Tem até um jogo que eu jogo com com os meus amigos online, às vezes eu vejo eles online, e vou lá e jogo com eles. <laughs>
Entendi, entendi. Aí perde o foco total, né, realmente o foco vira o o descanso, né.
Exatamente. Eh, é bem complicado, sabe, porque <gasps> eu realmente quero, às vezes eu eu s me sinto mal por fazer isso, sabe, porque, eh, eu não é eu não tô sendo produtiva, e eu sei que eu tenho que ser produtiva, usar esse tempo, ah, de forma produtiva, assim, pra mim, porque é o meu futuro, né, eh, eu criando o meu futuro, eu não quero que esse futuro sej s seja, u atrapalhado, exatamente, por maus hábitos.
Entendi, entendi. É, verdade. Entendi. É verdade. Atrapalhada, ali, né, pelo aham, sim. E entendi. E e deixa eu te perguntar, você sente que tem algum período do dia, ali, que você consegue manter um pouco mais o foco? Você é uma pessoa mais noturna, diurna, como que é, assim, essa no seu dia a dia, no geral?
Normalmente, eu sou uma pessoa mais noturna, porque, como eu tô mais ocupada durante o dia, chega assim, 18h, assim, eu acho que de 18h adiante, eu já estou mais livre pra fazer o que eu quiser, né. E eu acho que é uma n uma parte da do problema também, que eu não tenho como se diz? Eu não tenho um
Aham. Certo. U um cronograma fixo, ali?
um cronograma fixo, exatamente, exa isso que que eu acho que me atrapalha também, porque às vezes eu faço, mas assim, não dá certo, eu não sigo, porque na minha cabeça eu tenho tempo, aí eu posso descansar quanto tempo eu quiser.
Entendi. Entendi. Entendi. Assim, uma dica que eu daria, e aí você vê se, realmente, encaixa pra você. Não sei se você já tentou, de repente, ah, digamos você tem um trabalho que você tem 10 dias pra entregar. E é super natural, as pessoas acabam vendo esse prazo longo como algo, assim: "Ah, eu consigo fazer em 2 dias, então não preciso fazer isso agora". Mas você já tentou, de repente, dividir o trabalho inteiro em pequenas frações, ali, pra que você pudesse fazer ao longo desses 10 dias? Porque de repente, acaba até que você vai completar antes, e aí você, naturalmente, vai ter mais tempo livre pra fazer outras coisas, pra se divertir, e tal. Você acha que é possível? Você já tentou fazer algo do tipo?
Hum. Hum. Uhum.